باقول لِك إيه، أنا بصراحة كده في موضوع مضايقني أوي الفترة دي، فكنت حابب إن أنا أتكلِّم معاكِ فيه وأفضفض معاكِ يعني فيه، هو إن أنا يعني مش عارف إن أنا أحافظ على وقت معيّن للنوم بتاعي، و وإن أنا أصحى مثلًا في وقت معيّن لأ، بالعكس أنا نومي طبعًا متلخبط خالص الفترة دي، كل شوية أصحى في أوقات مختلفة، فكنت عايز أتكلّم معاكِ في الموضوع ده.
إمم. أيوه طبعًا أنا حاسّة بيك جدًا، جدًا، وعارفة إن الإحساس اللي أنت حاسس بيه ده هو يعني إحساس طبيعي جدًا، جدًا، وخصوصًا وكتير من الناس يعني بي بيعانوا من نفس المشكلة دي وهو إن صعب إن هُم يلتزموا، آآ، بوقت نوم، يعني، محدد ووقت صحيان محدد. الموضوع ده برضه بيبقى بيضايق ناس كتير، وبيحسسك كده إن أنت بقى مخنوق ومش عارف تعمل حاجة في حياتَك، بس مش معنى كده إنَّك، يعني مش هتقدر تتغلب على الموضوع ده. لأ، بالعكس ده فيه حاجات كتير أوي ممكن تتعمل إن أنت، آآ، يعني، تغيّر بقى مواعيد نومَك و وهنتكلم فيها يعني. آآ، بس، يعني، أنا عايزة برضه أعرف منَّك، هل أنت، آآ، حاولت إن أنت تعمل أي حاجة بحيث إنَّك تغيّر الroutine بتاعَك ده؟ يعني عملت إيه قبل كده علشان تحاول مثلًا إن أنت حاولت تنام بدري، تجرَّب كده الموضوع ده قبل كده؟
بُصّي، يعني أنا هافهّمِك يعني مواعيد نومي أصلًا عاملة إزاي، لإن هي دي اللي عامله لي مشكلة جدًا، مشكلة كبيرة أصلًا، في في إن أنا مش قادر إن أنا أنام في وقت معيّن وأصحى في وقت معيّن. هو إن أنا يعني أنا شغّال شُغلانة، الشُغلانة دي يعني الShift فيها مش ثابت، لأ، هو بالعكس، يعني في شيفتين، يعني في Shift بالنهار وفي Shift بالليل، فإحنا مش بنشتغل في في Shift واحد بس لأ، إحنا بالعكس بنفضل نتبدِّل كل شوية، يعني هو كل فترة كده بتعدّي إحنا بنتبدِّل، يعني الناس اللي بتبقى شغّالة الصبح تشتغل بالليل. هو أنا شغّال في كافيه، ف وشغّال كمان عدد ساعات يعني كبير جدًا هو 12 ساعة، ما فيش حد تقريبًا بيشتغل 12 ساعة غير الكافيهات والحاجات دي و وده الشُغل اللي كان مناسب قُدّامي. فكل شوية يعني إحنا عندنا من 10 أيام لأسبوعين آآ الShift بتاعك بيتغيّر، يعني أنت قعدت 10 أيام أو قعدت أسبوعين، تلاقي الShift بتاعك اتغيّر لي بالليل ولو أنت برضه بالليل تلاقي الShift بتاعك اتغيّر لي الصبح. فاللي هو مش عاطيني وقت معيّن إن أنا أنام فيه، يعني لمّا جسمي بيكون اتعوِّد إن هو ينام في وقت في وقت معيّن، آآ خلاص بعدها أول ما يبدأ يتعوِّد، تلاقيني غيّرت الShift، فك بيحصل أرَق ليّا وبيحصل كَسَل كده.
إمم. آه. إمم. أيوه. أيوه، أيوه. أنا فاهماك طبعًا وحاسّة باللي أنت بتقوله كويس جدًا يعني. آآ، الشُغل ده يعني آآ عندك الساعات بقى اللي بتشتغلها دي طويلة جدًا، جدًا وفي نَفْس الوقت الshift مُتغيّر، يعني أنت بيتغيّر كل فترة كمان، فضَغْط الوقت والroutine المتغيّر ده بيخلّي النوم عندك والصحيان حاجة صعبة جدًا إن أنت تتحكِّم فيها طبعًا. مش معنى كده إنّك أنت مش هتقدر تغيّره لأ بالعكس، آآ مع شوية حاجات هتعملها، محتاج بس كده صَبْر و و وت وتخطَّط لنَفْسك بالضبط أنت محتاج تعمل إيه عشان تبدأ يعني تغيّر الموضوع ده. طيب، هل في مثلًا فترة ثابتة ف في الجدول عندك بتاع ال الشُغل ده، م ممكن بقى إنّك يعني تستخدمها في إنّك أنت ت تغيّر الroutine بتاع بتاع النوم بتاعك؟
هو بصراحة يعني، إحنا عندنا الشغل هو شيفتات أنا مش باعرف إن أنا يعني أحدد الshift اللي أنا عايزه بمزاجي، أو إن أنا آخد من حد كمان الshift بتاعه، لأ، هو على حسب قرار المدير، وعلى حسب يعني هو في Group كده في Group إحنا عاملينه بتاع الشغل يعني وكده، بيبعتوا يعني كل أسبوعين كده، أو كل 10 أيام بيبعتوا إيه، مين الناس اللي هتبدل شيفتاتها ومين الناس اللي هتيجي عليها، ومين اللي هياخد أجازات وكده. فكلّ شوية هي معروفة كده إيه، زَي تلقائي كده، اللي هو أنت ال المرّة دي كنت الصبح، المرّة التانية كنت بليل، مش باعرف خالص إن أنا أثبَت في حاجة. كنت اتكلمت طبعًا المدير كذا مرّة في الموضوع ده، إن أنا مش باقدر إن أنا يعني أتعوّد على النوم، باجي ساعات بابقى كسلان كده، اللي هو مش قادر إن أنا يعني أنام. يعني أقول لِك على حاجة، يعني إحنا في الأول خالص لمّا الshift بيتغير، أنا باكون متعوّد على وقت نوم مُعيّن والshift يتغيّر، أول 3 أو 4 أيام أنا مش باكون يعني مش باعرف إن أنا أنام خالص، آآ كلّ شوية كده أقلَق من النوم، واللي هو بابقى صاحي كسلان، لحد ما بعد ال4، 5 أيام دول يعدّوا، بابدأ إن أنا خلاص جسمي يبدأ يتعوّد على النوم في الوقت ده، ف فيقوم الshift بعدها يتغير تاني، فاللي هو نرجع لنقطة الصفر.
آه. إمم. أيوه، أكيد، إمم. أيوه، فهمتك. آه، طب هل بقى م يعني وقت نومك، وصحيانك، ده بيختلف بين أيام الشغل، وأيام الأجازات؟ يعني برضه بيبقى نفس النظام في أيام الشغل، هو، هو في نفس الأي أي في أيام الأجازات؟ نفس الاختلاف في مواعيد النوم يعني؟
فأنا عندي هو أنا عندي يعني إحنا بناخد بس يومين في ال يومين في الشهر اجازة. آآ، اليومين دول، آآ طبعًا لأ خلاص بقى اليومين دول يعني أنا المفروض واخدهم، آآ، مش طبعًا مش بيبقوا متتاليين، لأ، عادي مثلًا في أول أسبوعين باحاول إن أنا آخد يوم، وفي تاني أسبوعين في الشهر باخد يوم، فأنا لمّا لمّا باخد اليوم ده أنا تقريبًا بانام اليوم كله، يعني اللي هو أصلًا مش بالحق كمان إن أنا أخرج، أو إن أنا أشوف حياتي أو أقعد مع عيلتي أو أشوف مثلًا أنا باحب هواية إيه وأروح عاملها، مفيش أي كلام من ده خالص، يا دوب آخد اليوم كله نوم وبعد كده بقى إيه، يعني يبقى لسّه لي كام ساعة وفجأة ألاقيني خلاص يعني داخل على الShift الجديد، داخل على اليوم بتاع الشغل الجديد. فباحاول إن أنا بس آخد يعني أستكفي من النوم علشان أقدر أكمّل تاني، يعني هو أصلًا يوم الأجازة ضايع عندي في النوم.
إمم. حلو. إمم. آه. إمم. أيوة، فهمتَك، آه. بُص، هو واضح كده إن أنت برضه يعني، ال ال يعني، الله يعينك يعني على ال موضوع الـشيفتات ال اللي هي ساعات شغلها دي يعني طويلة جدًا جدًا، فهي دي اللي مأثّرة عليك بس أكيد برضه فيه حاجات تانية يعني، أنت لمّا بتروّح البيت بيبقى عندَك برضه وقت شوية إنَّك أنت أكيد هتنام، لإن بيبقى تاني يوم أكيد ال بتروح متأخّر شوية على ال علشان الshift كان ساعاته طويلة، فأنت بقى فيه حاجات بتعطلَك عن النوم يعني مثلًا، آآ، بتتفرج بقى على ال آآ بتبُص في الموبايل كتير، آآ، بتعمل حاجة بالليل، بتشرب مثلًا قهوة، آآ، بتاخد أدوية مثلًا معيّنة، هل فيه حاجات بتعملها من دي اللي هي اللي بتأثّر على نومَك؟
والله يعني أنا برضه من النوع اللي بيشرب قهوة كتير، يعني أنا باحب القهوة وباشربها تقريبًا يعني باحاول بقدر الإمكان إن أنا أقلِّل بس أنا باشرب 2 في اليوم، يعني باشرب واحدة بعد الشُغل وباشرب واحدة آآ يا في نُص الشُغل، يا في أول الشُغل خالص، يا في أول الshift. فممكن يعني الحاجات القهوة دي باشربها وبرضه آآ طبعًا بامسك الmobile كتير، يعني الmobile ده من أكتر برضه الحاجات أصلًا اللي بتخلّيني مش عارف أنام. يعني أنا لو كنت داخل على السرير المفروض 8 ساعات وأصحى للشُغل أصلًا وأنا يعني المفروض جسمي بيوجعني من بسبب الshift الكبير ده، shift الشُغل ده، فب باجي بامسك الmobile أع أقعُد على السرير كده وامسك الmobile، باقعُد ساعة أو الساعتين، اللي هو باكون ضيّعت كمان رُبع الوقت اللي أنا هانامه وضيّعته برضه على الmobile. ما هو برضه على الأقل يعني أنا ضيّعت يومي كُلّه، ما فيش أي حاجة مش ما شُفتش حياتي الشخصية أصلًا، يعني ما عملتش أي حاجة ولا قابلت حد. أحاول أعوَّضها إن أنا أمسك التليفون، فالوقت كده إيه، يعني بيسرقني كده، اللي هو بالاقيني قعدت ساعتين.
آه. إمم. أكيد. إمم. أيوه فاهماك. أيوه. أيوه، فاهماك طبعًا في الدوّامة اللي أنت فيها دي، يعني بجد أنا مقدّرة فعلًا ال اللي أنت يعني حاسس بيه ده وضَغْط الشُغل عليك الجامد ده بيخلّيك برضه بتبقى مش قادر تعمل حاجة آآ في يومك خالص ولا عارف تنام و ومواعيدك متلخبطة. طيب، في حاجات كده أنت يعني ممكن تعملها، يعني مثلًا آآ حاجات تقنيّات كده بتتعمل زي الاسترخاء مثلًا أو إنَّك أنت تاخُد نَفَس قبل ما ت وأنت قاعد في السرير كده تاخُد تتنَفِّس بعُمْق كده، تعمل شوية تمارين خفيفة مثلًا أو حتّى إن أنت تعمل شوية تأمُّلات كده قبل ما تنام أو تسمع مثلًا حاجة تكون بتحبّها آآ زي آآ قرآن يهدّي أعصابك كده، آمم حاجات كده يعني أي أي حاجة تكون بتحب تسمعها آآ تخلّيك كده إنَّك أنت تهدّي أعصابك وتريّحك وممكن تدخُل في mood النوم ده على طول بدون أي مجهود، آآ جرّبت تعمل حاجة زي كده؟
والله يعني أنا جرّبت أعمل جرّبت إن أنا يعني قبل ما آجي أنام بالضبط أكون مشغّل قرآن جنبي وبانام، بس الفكرة إن أنا باقعُد أكتر من تِلْت ساعة كده لحد ما أنام. بس ال اللي يخلّيني أخ أدخُل أصلًا على المرحلة دي إن أنا أقعُد بقى أسمع قرآن وأنام، ده بيكون بعد ما خلّصت أصلًا إيه، بعد ما خلّصت يعني لَف بقى في الmobile، مسكت الmobile شوية كتار وكده، لإن طبعًا أنا ما خرجتش مع صحابي وما عملتش أي حاجة في يومي، فاللي هو إيه، باحاول بقى أكلِّم صحابي، باكلِّم قرايبي، باللي هو يعني باقلِّب في الsocial media شوية. فبعد كده بعد ما ألاقي إن يعني بعد ما ألاقي إن خلاص إن الوقت كده ما عادش ينفع إن أنا أسهر أكتر من كده والمفروض إن أنا أنام، فبابدأ إن أنا يعني أقفل الmobile وأشغّل القرآن و وأفضل بقى قاعد ييجي رُبع ساعة كده لحد ما بقى أنام. بس لو جيت برضه أحسبها بالاقي آآ total الوقت كُلّه اللي أنا قعدته على الmobile وخدته من نومي، بالاقيه برضه ساعتين، فاللي هو يعني حسّيت إن ما ده ما فادش بحاجة برضه. اللي هو أصل أنا مضيّع يومي كُلّه في الشُغل، فاللي هو عايز أشوف أي حاجة يعني تبسطني، أنا مش باحب يعني يومي كُلّه يبقى نوم وشُغل، عايز يبقى فيه حاجة مختلفة.
آه. إمم. إمم. أيوه، أيوه. بُص، ما هو أنا برضه عارفة اللي أنت بتعاني منّه ده، بس يعني هو يعني إحنا بنتكلِّم مع بعض و وطبعًا أنت بتفضفض وأنا عايزة أقول لك بجد حاجات تريّحك يعني. آآ أنت آآ اعترفت حتّى بنَفْسك إن أنت بتمسك الmobile كتير، فحاول بقدر الإمكان يعني بُص بقى يعني دي هتريحّك أوي، الموضوع ده يعني هو ده اللي هي يعني هيبقى مُفيد جدًا بالنسبة لك. تبعد عن الmobile خالص قبل ما تنام، سيبه كده واقفله وحُطّه كده جنبك وفي الوقت المُحدَّد اللي أنت هتحدِّده لنَفْسك للنوم تبقى سايب الmobile خالص و وما تحاولش يعني إن أنت تمسكه، لإن هو بيشتِّت تفكيرك وبيخلّيك تسهر أكتر وأكتر. كمان أنت قُلت بتشرب قهوة كتير، الcaffeine طبعًا ده بيأثّر على الدماغ جدًا، جدًا وبيخلّيك يعني آآ بتبقى م خلاص بي بيضيّع النوم منّك، الcaffeine والسُكّريات قبل النوم آآ وخصوصًا لو أنت بتشتغل بالليل متأخّر، فطبعًا ده يعني حاجة صعبة بالنسبة لك جدًا إن أنت في وقت النوم كمان تشرب قهوة، فحاول بقدر الإمكان كده إن أنت برضه تبعد عن الcaffeine بالليل. فالحاجات دي آه.
أكيد طبعًا كنت عايز أقول لِك إن أكيد طبعًا مش مش هاعرف إن أنا أقطع خالص مرّة واحدة عن الcaffeine ده، اللي هو يعني أنا باكون باشرب كوبّايتين وساعات بيبقوا 3 كوبّايات في اليوم، إن أنا ما أشربش ولا كوبّاية، أكيد برضه الموضوع كده مش هييجي بسرعة.
بالتدريج. آه، بالتدريج حاول إن أنت تقلِّل شوية القهوة، لو بتشرب آآ كوبّايتين اشرب كوبّاية واحدة مثلًا، بس ما تخلّيهاش قبل النوم على طول. يعني مش قبل النوم مث مش قبل 5 ساعات بس أو 4 ساعات من النوم يعني، خُدها وأنت في الشُغل، ما تاخُدهاش وأنت أمّا ترجع البيت. فأول ما ترجع البيت خلاص امنع بقى ال ال القهوة خالص و واعمل بقى الموضوع الmobile ده هيفرق معاك جدًا، جدًا وحاول بقى إن أنت تهدّي أعصابك كده وت وقت الشُغل شُغل ووقت بقى البيت والراحة آآ خلّيه يعني للراحة والنوم والاسترخاء يعني. آآ الحاجات دي أكيد هتريّحك وهتغيّر فعلًا من مودك يعني.
والله بصراحة هو فعلًا برضه ممكن إن أنا ي بَدَل ما أنا باشرب القهوة بالليل بعد الشُغل، أخ يعني أحاول أقلِّلها تدريجيًا بحيث إن أنا أشرب يعني كوبّاية قهوة، اللي هو فنجان قهوة واحد بس يكون الصبح قبل الشُغل، بحيث إن هو يقدر يفوَّقني لبقية اليوم بس اللي هو دَقّة الشُغل ده. وفعلًا برضه يعنى أنا لو جرّبت إن أنا أشيل الmobile خالص ما أمسكوش، اللي هو أسيبه كده جنبي أو أفصله أو حتّى أسيبه برّه الأوضة عامةً عشان ما يجيش بقى أي message أو أي حاجة فيخلّيني إن أنا أمسكه ز وأدخل آه طبعًا هاعاني في الأول شوية، بس يعني تدريجيًا تقريبًا آه، على كلامِك تدريجيًا هاتعوِّد و آه بالضبط كده. لأ بصراحة برضه دي فكرة كويسة جدًا ويعني باشكرِك بجد إن أنتِ سمعتيني، لإن أنا بجد ارتحت دلوقتي لمّا اتكلِّمت معاكِ.
بالضبط. بالضبط. شوية، شوية كده فهتتعوِّد، آه. آه. وأنا باشكرك جدًا وتحت أمرك في أي وقت، عايز تكلِّمني أنا موجودة.